Здравствуйте.
Здраст Здравствуйте. Вот хочу поговорить с вами по такому вопросу и выяснить ваше мнение, конечно. А, можно ли сохранить отношения после предательства?
Ну-ка. Я считаю, категорически нет.
Мгм. Категорически. Мгм. Так.
Там не был категорически. Ми Все мои случаи, которые у меня были в жизни. Там не везде было предательство, но где-то были измены, это тоже предательство, равно предательство. Меня предали, выбрали уже не меня. И не получалось. Как бы ты ни пытался простить, извиниться. А, или другой человек извиняется, уже всё, уже никак не получается. А как вы считаете?
Так. Вы правы вы правы. Да, конечно. Мгм. Да. Ну, вы видите, вот щас я скажу, как я считаю, только я вот, ам, ни небольшую внесу вот в то, что вы сказали, поправку. Получается, что это вы лично не прощаете человека, вы не уступаете, так я понимаю?
Ну-ка. Мгм. Слушайте, меня тоже не простили в свое время, когда я предала, какие я бы слова не подгорела.
А, вы такая же, как и эти ваши партнёры, получается?
Единственный раз у меня так получилось. Но я просто это же весь, это всё мой опыт, поэтому я должна вспоминать не только, как меня предавали. Я мне если у меня есть такой случай и меня не простили.
Да. И вас не простили. А почему вы считаете почему вы считаете, что это и есть, обс оптимальное, м, решение вопроса? То есть вас не простили, вы где-то затаили это в себе, и теперь, когда, скажем так, не дай бог, с вами происходит подобное
Мгм. Нет нет нет, это не из-за того, что меня когда-то не простили. Я теперь перекладываю. Ам, накладываю фильтр, да. На ну, н данные отношения, и тоже считаю: "Не простить". Нет, это не поэтому. Я просто понимаю, что какие бы слова ни были сказаны, я могу смотрите, прощать надо.
Так. Мгм. Вот, я пытаюсь к этому вас и склонить щас в нашем разговоре. Мгм.
Но Прощать надо и не держать этот камень за пазухой, но дальше клеить отношения, пытаться их соединить суперклеем, бечевкой, чем угодно, уже нету смысла.
Да. Уже нету, вы считаете. А может быть, с каким-то, например, с каким-то шрамом, но, может быть, вот на весах вот этих что ценнее: порвать навсегда или оставить? Мгм.
Уже нету смысла. Нет. Так не получится. Да, лучше порвать. Если единожды вас человек не выбрал.
Видите?